何か子供の頃の一番の思い出とかってありますか？
はい。えっと子供の頃に、母の田舎に、あの、帰省して、いとこみんなで遊んだっていうのが私の一番の思い出だなと思うんですね。
はい。 うんうん。 なるほど。じゃあ、帰省して、まあ、本当にいとこたちと遊んだっていうのが楽しい思い出だったんですね。
はい。 はい。 そうなんです。というのも、あのや私は、じあの実家が都会、ね、東京にあって、で、母の田舎は秋田だったんですね。
うん。 はい。 ああ、なるほど。
うん。 なので、もうほんとに違う風景も違うし
うんうん。 そうですね。
もう、何もかも違うし、なんだったら言葉も違う風に感じたんですよね。
はい。ちなみにその、秋田に訪れたっていうのは、季節季せあ、季節的にはいつ頃だったんですか？
ではい。 はい。 季節はね、いつも夏休みのあ間でした。で、お盆に帰れたら帰ったと思うんですけど、お盆じゃない時も、あの、夏休みには毎年1回
あ、うんうん。 はい。
行ってました。
ああ、なるほど。なんかこう、秋田の夏って、天候的にはどんな感じなんでしょうか？
はい。 あ、その私がもうほんと田舎らあ、子供の時は、んクーラーとかもないんですよ、その母の実家には。
うん。 はい。
それでも、もうなんか過ごしやすいというか。
あ はい。
もうその、もう何十年も前なので、気候も違うと思うんですけど、クーラーもないところで、あのほんと朝晩はちょっと冷えるくらい？
じゃ、す うんうん。 いいですね。
になっすごく過ごしやすかったんですよね。
はい。じゃあほんとにこう、夏でも涼しい感じなんですね？
そうでした。
うーん、うん。
うーん。それであの、母がね、兄弟がいっぱいいて、で、なので、私もいとこがいっぱいいるいるんですよ。で、そのいとこの中でも私が一番年下だったんですね。
はい。 なるほど。 うんうん。 あ、数多くいるいとこん中でも一番年下だったんですね？
で はい。 そうなんです。もうほんといとこ入れる17人くらいいるのかな？じゅうなな、うん。で、その中で一番年下なので、あのね、やっぱお兄ちゃん、お姉ちゃんたちが遊ぶのを見て
はい。 うん、うん。 はい。
ついて行きたくて
そうですね。
<laughs> 必死でね、なんかあのお兄ちゃんお姉ちゃんにつついて行ったのを覚えています。
なるほど。そのついていくっていうのは、具体的にこうどういったところについて行ったりしたんですか？
はい。 あの田んぼがあって、で、田んぼのほら脇には用水路とかあるじゃないですか。で、そこにどじょうどじょう釣りに行くんですよ。
はい。 うんうん。ありますね。 ああ、どじょう、ほんとは田舎ならではの、みたいな感じなんですね。
うん。 うふう、う。ほんとそうです。もうなんかね、なんかイイメージする夏休みっていう感じですね。もう日本のみんななんか、かご持ったり、あとザルでどじょうはすくって
はい。 そうですね。 はい。
で、それを取って、で、そうするとおばあちゃんがどじょう汁を作ってくれるんですね。
うん。 あ、なるほど、捕って、こう水槽とかに入れとくだけじゃなくて、そこで、おばあちゃんがどじょう汁を作ってくれるんですね。
うーん。 はい。 はい、そうなんですよ。
はい。ちなみにそのどじょう汁っていうのは、えっと、どういった味なんでしょうか？
ね、そういううん。 いやなお醤油ベースだったと思うんですけど。でもわ私はね、子供ながらに、これは
はい。 うんうん。
ちょっと抵抗があると思って、<laughs> 食べなかったんですよね。なんかちょっとスープだけ飲んだ記憶はあります。
なるほど。 それは はい。それっていうのは、その自分らで捕って、要するに顔も知っているドジョウがこういう姿になったからっていうので抵抗あったんですか？
はい。 はい。<laughs> なんかそれもありますよね。なんか捕ったら、なんか可愛くて飼うのかなと思いきや、いや、もう違うんですよね。食べるために捕ってるのに
はい。 うんうん。 そうですね。 はい。
私は多分、それが、あの、ダメだったんでしょうね。<laughs>
なるほど。
はい。
はい。なんかこう、その時とか、一番印象に残ってる場面とかってありますか？
はい。 ああ。あの、毎晩のように
はい。
あん、花火をやったんですよ。
あ、いいですね。
ふん、で、その花火も、もうご近所とかもね、離れてるしので
うん。 はい。
もうほんと盛大にやるんですよ。
あ、こう手持ちの花火だけじゃなくて、打ちあげ花火とかもあったりする感じですか？
うち <laughs> はい。もう、ありとあらゆる種類ですね。で、打ち上げもあったし、手持ちも、もちろんあるし。で、あと、ロケット花火？
うん、うん。 ありますね。
ね。あれって、怖いですよね、今考えると。あの空き瓶にそう、秋田とか、多分東北はそうだと思うんですけど、サイダーをよく飲むんですよね。
はい。 そうですね。 うん、うん。
で、サイダーが配達されて来てて、空き瓶がいっぱいあるんですよ。あの黄色いかごの中に。
ああ、うん。 なるほど。
で、その中に1本ずつ、も、ロケット花火を、いとこのね、お兄ちゃんたちが入れて、で、それを一斉に打ち上げるんですよ。
はい。 それはすごいですね。
で、その すごかったです。なんかピューピューピューピューっていうあの音と、あの煙ってあんまり前も見えないけど、みんなでわいわいしてるって、あとあの匂いですかね。煙の匂いっていうのがあの鮮明に今でも覚えてます。
うんうん。 はい。 うん。 なるほど。なんかこうその時の気持ちとか、なんか感じてたことってどういった感じなんでしょうか？
はい。 うーん。 いや、もうね、あの田舎に来るとなんでこんなに毎日楽しいんだろうと思ってましたよね。
ああ。うんうん。
で、田舎に行くとやっぱり母も、ね、自分の実家だからゆっくりしてるし
はい。 そうなんですね。
なので なんか、は「宿題しなさい」とか、なんかひ日々とはちょっと違うんですよね、日常の時とは。で、あの
あ、うん。
なので 何て言ったらいいのかな。なんか、穏やかに
はい。 うんうん。
過ごしてました。
じゃあ、ほんとに、こう、日常、ま、東京にいる時とは全然違う、こう、楽しさとか和やかさとか、そういったものがあったんですね。
はい。 はい。 はい、そうですね。
うん。 なんか、その時っていうのは
はい。
はい。 どのくらいの期間、あの、実家の方に帰られてたんですか？
なあ。 多分ね2週間くらいはいたんじゃないですかね。
はい。
で、昔は、あの、その私がちっちゃい時は新幹線も、あの、上野から乗って
うんうん。 はい。
で、あの、こまちがまずまだない
うんうん。
できる前なので
なるほ。
盛岡までなんですよ新幹線が。
あ、そっちの方に行く感じなんですね。
秋田、そうですね、秋田まであの、ではなくて、盛岡で止まって、で、盛岡から、あの、ローカルに乗りこえ乗り換えるって感じなんですね。
はい。 うんうん。 なるほど。
で、なので、あの、時間がかかいや、ま、結構時間がかかる旅だったんですよね、東北に行くのって。
はい、じゃあ割と
で あ、はい。
その、あ朝一とかに行って、もう着く頃には結構遅い時間帯になっちゃうみたいな感じなんですか？
はあ。 そうですね、あと寝台列車とかも乗ったことあるし、なんか、その、みんな東京に住んでるいとこたちもいるので、その家族うええと、4家族くらいで一緒に行くんですよ。
はい。 うん、うん。 ああ、いいですね。
で、そこからもうね、あの、<chuckles> あ、なんていうのかな。子供にしたら遠足気分ですよね。
うん。 そうですね。
うーん。
じゃあほんとにその毎年、ま、夏頃に、あの、そちらの秋田の方に行くっていうのは、もうなんか楽しみでしょうがないみたいな感じだったんですか？
はい。 はい。 あ、もうほんとにそうでした。
ああ、なるほど。
むんで、も、楽しむ、楽しいことしかないと思って
うんうん。
秋田に行ってました。
ああ、その中でも一番やっぱりこう印象残っているのは夜の花火だったんですね。
そうですね、夜の花火で、で、親たちはほんと毎晩のようにあの
はい。 うんうん。
バーベキューをしてるんですよ。
なるほど。じゃあ、親もうん、うん。
外で。 で、それを食べた後にもう子供たちは花火。で、親は、ね、食べながら子供を見てって感じですね。
はい。 じゃあ、親も親でほんとにこう、子供に負けずに楽しんでた感じだったんですね。
そうですね。親はね、もうやっぱりね、実家に帰ってきて、もうゆっくり、で、兄弟みんなで、兄弟が多いかったんですね、うちの母は。なので、あの兄弟みんなが集まって、もうとにかくもう朝から晩までをゲラゲラ、ゲラゲラ笑ってる親の姿がありますね。
はい。 うんうん。 はい。 なるほど。 はい。 あっ、なんでその夜の花火っていうのが、こう、色々遊んだと思うんですけど、その中でもこう一番の思い出になったんですか？
はい。 はい。 わあ、なんでだろう？ なんか花火をまず、あの午前中に買いに行くんですよ。なんか、すごい小さい商店があって。
うん。 はい。 うんうん。
で、そこにみんなで、あ、ほんと￥100とかで買えたと思うんですけど、何個か。で、お金あの、小銭を握りしめて、いとこ同士でみんなで行くんですよ。朝ぞろぞろ、ぞろぞろ。<chuckles> で、そこで、ほんと、やりたい花火買って
なるほど。 うんうん。 いいですね。 ううん。
で ま、そういう、で、バンバン打ち上げるっていうのは、東京ではできないことだったんですよね。
はい。 そうですよね。やっぱりこう、空間が狭くて、まあ本当に隣も近いし、色々ありますからね。
うーん。 はい。 うん。で、音も気にしなきゃいけないし。なんかそんな自由に、あの、火を使って遊べるっていうのは、東京では絶対に経験できないことを、あの
はい。 うんうん。 そうですね。
秋田ではできたっていうことで、一番強く印象に残ってるし、すごく楽しかったことなんだと思います。
なるほど。 はい。 そうなんですね。まあ、ほんとにやっぱりこう東京とかに住まわれてて、こうまあ、普段できないことをやっぱり、こうまあ、ほんとにたくさんの、まあ、家族と、まあ、リラックスした状況で、まあ、花火を打ち上げるっていうのは、ほんとになんか心が休まるっていうか、ワクワクっていうか。
はい。 はい。 はい。 はい。
なんかいい思い出だったんですね。
そうですね。 はい、ほんとにそうでした。なんか家族の雰囲気も違うし、もうみんなが、大人も子どもも、もう多分その、田舎に行くその日を楽しみにして行くので。うん、まあ普段とは全然違いますよね。で、母もリラックスしてるし、で、父が来れば父もなん、まあ、すごく楽しそうにしてたし。
うんうん。 はい。 うんうん。 そうなんですね。 はい。 うん。 なるほ。
なんかそういう、なんとにかくみんなで笑い合ってて、和やかでっていうののがすごく
うん。
良かった思い出ですね。
はい。そういったその時の経験っていうのは、今の自分自身に、こう、どんな影響とかを与えてますか？
そうですね。なんかやっぱり、子供に、私の子供に、あの
うん。
お母さん小さかった時、こういうことしてさって言って、その時の思い出話をすると、子供はね、びっくりするんですよ。<laughs> なんか、ええ！とか、なんか、あの田んぼで遊んでさとか、あの、どじょうもそうだし、花火もやってとか。で、そういうことを言うと、なんか、子供たちが、あ、なんか、お母さんもおかあの、子供だったんだねとか言う言って。なんかね、特に影響影響があるって言ったらあれなん分かんらないんですけど、子供に私が楽しかった子供の時の話を出来るっていうのは、すごくあの、自分でも誇りに思ってます。
はい。 あ。そうなんですね。 うんうん。 はい。 うん。 あ、なるほど。 はい。 うん、うん。 そうなんですね。
はい。
いや、ほんとに今日は、なんか心温まるお話をありがとうございました。
はい、こちらこそ聞いていただいて、ありがとうございました。